อา จาก 100 เลยเนี่ย ต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็โตเกิน 1 หัวผมแล้วนะ คือเอา เอาเฉพาะที่ห่อถึง ห่อถึงเนี่ย ผมว่าประมาณ 50% เลยอะ ที่เราจะต้องโดนศัตรูพืชโจมตี <chuckles>
อืม อือฮึ ครับ อืม ครับ
อา จากแต่ก่อนถ้าเราไม่ห่อเนี่ย แทบหมดอะ แทบไม่ได้กินเลยครับผม เพราะว่า เอ่อ ค้างคาวอะมันมากินแบบไวมาก แค่แบบยังไม่สุกดีมันก็กินน่ะ ค้างคาวอะ อือฮึ
อืม ก็ อืม อา ครับ อืม พอเข้าใจเลย ถือว่าเหมือนเอามาช่วยเพื่อลดตัว อ่า ศัตรูตามธรรม ชาติ ของผลไม้ที่เราปลูกไว้เนาะ อืม
การโจมตีของศัตรูพืช อืม อา แล้วทีนี้
ครับผม อะฮะ
ที่เราคุยกันค้างไว้เมื่อกี้นี้ อา พอมันเริ่มเปื่อยแล้วครับ อืม พอมันเริ่มเปื่อยแล้วมันไม่ไหวเนี่ย อันเนี้ยมันจะ ผมจะรวม ๆ ไว้ แล้วนำไปขาย
อา เรื่องที่คุณอุบ ไว้ อา น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรเลย อา ครับ อืม
เพราะว่า อ่า ผมน่ะอยู่ต่างจังหวัด และต่างจังหวัดเนี่ย มันมีเหมือนคล้าย ๆ แบบว่า อ่า สถานที่รับซื้อของเก่า แล้วเขาจะรับซื้อพลาสติกครับผม
ครับ อืม
อืม ไม่ว่าจะเป็นแก้วที่เราใช้ปลูกจนไม้ จนมันเริ่มเปื่อย หรือว่าแตกแล้วเนี่ย หรือว่าถุงพลาสติกที่เราใช้ห่อผลไม้จนมันเริ่มเปื่อยแล้วเนี่ย พวกเนี้ยมันสามารถนำกลับไปขาย และนำไป กลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้ง
อา ครับ อืม เข้าใจเลยครับผม อ๋อ ก็ จริง ๆ อะ คือนอกจากลดแล้ว เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว อา คุณยังนำ อ่า เขาเรียกว่าพลาสติกพวกเนี้ย คือแม้ว่า เออ ใช่ ไม่ ไม่ได้ใช้ ป คือคุณใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วแหละในตัวเนี้ย คุณก็ยังเอาไปรีไซเคิล หรือเอาไปขายอะ เพื่อที่จะมาแบบเหมือนสร้างรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้คุณอีกอะเนาะ อืม ก็
อืม ใช่ คือไปรีไซเคิล อืม ใช่ครับผม อืม ใช่ครับ ใช่ ๆ ซึ่งมัน มันจะเป็นจุดเล็ก ๆ ล เอ๊ย เป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จริงอะครับ แต่ผมใช้จุดเนี้ยในการสอนลูกผมด้วยว่า แบบว่า เอ๊ย มัน มันไม่ใช่แบบทุกอย่างที่เราจะต้องทิ้งเป็นขยะนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราควรใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน จนแบบว่า เออ มันไม่ไหวแล้วจริง ๆ อะ เราถึงจะ อ่า ยอมปล่อยมันไป แล้วก็กำจัดมันอย่างให้ถูกวิธี ไม่ใช่ทิ้งเป็น เป็นขยะ แต่เราสามารถกลับไปรีไซเคิล นำมัน ให้มัน อ่า ใช้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งครับผม
อา ครับ อืม ครับ อือฮึ

เพราะว่าเวลาเราซื้อของจริงเนี่ย เรามีของที่แบบว่าแช่เย็น แล้วก็เป็นของฟรีซเนี่ยผสมอยู่ด้วย
อะฮะ อืม
การใช้ถุงผ้าเนี่ยส่วนใหญ่เลยอะ มัน เขาทำมาจากผ้าดิบ พอใช้ไปสักพักเนี่ย มันจะเกิดปัญหาในเรื่องของการขึ้นรา ผมก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย มัน มันจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของผมอะ อา <chuckles>
ครับผม อืม อา พอเข้าใจเลย คือ อ่า เราตั้งใจที่จะลด อ่า การใช้พลาสติกของตัวเราแล้วแหละ แต่ว่าทีเนี้ยไอ้สิ่งที่เราจะหามาทดแทนน่ะ โอ้ ผมก็ว่า คุณน่าจะมีเรื่องของการศึกษาการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วแหละว่า เฮ้ย การที่จะไปซื้อของอะ คุณจะมีการซื้ออะไรบ้าง ก็เลยต้องเลือก อ่า อุปกรณ์น่ะ ที่เหมือนว่า ซื้อมาสักครั้งหนึ่ง แล้วก็ใช้ไปได้ยาว ๆ อา แล้วก็แมตช์กับการใช้ชีวิตใช่ไหมอะครับ?
อือฮึ ใช่ ใช่ครับ อืม ถูกต้องเลย อา มันใช้งานได้นานมาก ใช่ เออ ใช่ แล้วลังโฟมมันเบา เวลาเราทิ้งไว้ในรถอะ มันก็แบบ มันไม่ได้เป็นน้ำหนักที่แบบว่า เออ เราจะต้องแบก ส ยังไงเลยอะ <chuckles>
อือฮึ อืม เข้าใจเลยครับ อันนี้ก็แสดงว่ามีพกไป อ่า ติดรถตลอดเลย <chuckles> อ๋อ โอเคครับ
แล้ว อือฮึ อยู่ท้ายรถตลอดเวลา เลย ครับผม แล้ว อืม นอกจากซูเปอร์มาร์เก็ต อ่า เวลาเราซื้อของเยอะ ๆ เข้าบ้าน ใช่ไหมครับ เวลาเราเข้าเซเว่นเนี่ย เวลาแบบ เฮ้ย ลูกแล้ว อ่า รับลูกจาก กลับจากโรงเรียน แล้วซื้อขนมก่อนเข้าบ้าน ไรเงี้ย ตัวผมเองเนี่ย ผมก็ไม่ขอถุงเขานะ ด้วยความเคยชินกับ อ่า พนักงานในแต่ละสาขาที่เราไปใช้บริการน่ะ ผมเลือกที่จะขอยืมตะกร้าเขาอะ ถือออกมานอกสาขา เลย แล้วก็เอาของที่ซื้อในตะกร้าใส่รถไปเลย อา ซึ่งแบบว่ามัน มันช่วยลดปริมาณขยะได้ ส่วน โดยส่วนตัวผมนะ ผมว่า ลดไปเยอะมาก ๆ เลยครับผม
อืม ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อือฮึ อ้อ พอ ก็เข้า เข้าใจเลยครับ แม้ว่า อ่า คือหมายถึงว่า บางครั้งไอ้ของที่เราซื้อมาเนี่ย ไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์ อ่า มัน มันบางทีมันอาจจะเป็นพลาสติกด้วย แต่ว่า อ่า อย่างเราได้มา 3 อย่างเงี้ย ถ้าเรารับถุงมันก็เป็น 4 แต่พอเราเลือกไม่รับอะ มันก็จะยัง อ่า ก็ยังลดได้ แล้วก็ลดได้ในทุก ๆ ครั้งที่ซื้อแล้วกัน
อืม เขาอาจจะใส่ถุงให้ อืม ๆ ๆ ใช่ครับ ใช่ ใช่ อือฮึ ถูกต้องเลยครับ แค่ยืมตะกร้าเขาออกมาเท่านั้น เอง แล้วก็เอา เดินเข้าไปคืนเขา <chuckles>
อืม อือฮึ โอ้โฮ ก็เป็นวิธีที่ 2 เนาะที่แบบ เออ ค่อนข้าง อ่า ว้าวนะ เพราะว่าก็ต้องบอกหลาย ๆ คน ก็อาจจะไม่ ไม่กล้ายืม หรือกลัวว่า เฮ้ย ยืมแล้วจะแปลก ๆ หรือเปล่าว่าเราเอาตะกร้าเขาออกไปจากร้าน ใช่ไหมอะ?
ใช่ ๆ ๆ เออ ๆ ๆ จริง ๆ เราบอกเหตุผลเขา ในตอนแรกเขาอาจจะงง แต่พอ พอเวลาเรา เราไปแล้วแบบสาขามีความคุ้นเคยกันแล้วเนี่ย มัน มันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วอะ ถูกต้องไหมครับ? อือฮึ
อืม อะฮะ <chuckles> เอ๊ะ แล้วความรู้สึกครั้งแรก ของคุณไหม ที่ไปขอยืมตะกร้าเขาเนี่ยว่า เฮ้ย เดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนนะนิดหนึ่งเนี่ย อือ เป็นยังไงนะครับตอนนั้น?
เออ อะฮะ

โอ้ แน่นอนเลยครับผม คือ เอาง่ายที่สุดเลยเนี่ย คนที่แบบว่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ย ผมว่ามันไม่จำเป็นแค่ อ่า ขยะที่เป็นพลาสติก หรือว่าอะไร ก็ได้อะ ขยะอะไรก็ได้ที่คนเนี่ยไม่มีวินัยในการทิ้งดีกว่าครับผม มันก็สร้างแบบว่า อ่า สร้างมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อม ให้กับสังคมเนี่ยเยอะมาก ๆ แล้วอะครับผม
อือฮึ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับผม อา ครับผม อืม พอเข้าใจเลยครับมุมมองนี้ เอ๊ะ แล้วอย่างเรื่องของ อ่า เขาเรียกว่า การใช้ไม่เป็น อย่างเงี้ย พอจะมีมุมมองเรื่องอื่นที่แชร์ได้เพิ่มไหมครับ?
อืม ใช่ ใช่ ๆ อะฮะ อา การใช้ไม่เป็น หรือว่าการใช้แล้วแบบว่ามัน เหมือนมันไม่ได้ประโยชน์สูงสุดดีกว่าครับผม <chuckles> ถูกต้องไหม ก็คือแบบว่าพวกที่แบบ เอ่อ อย่างใช้ทุ่ง พ ถุงพลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้ง อะไรอย่างเงี้ย ผมว่าอันนี้มัน มัน มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์ แล้วก็แบบมันดูไม่คุ้มค่ายังไงก็ไม่รู้อะครับผม เออ แล้วส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมเป็นคนที่แบบ เอ่อ ไม่ชอบในการที่แบบเห็นใครทิ้งขยะในที่สาธารณะอยู่แล้วอะ ยิ่งเป็นขยะพลาสติกที่มันย่อยสลายยากมาก ๆ เนี่ยมันจะรู้สึกแย่ แย่มาก ๆ อะ เหมือนกับ เฮ้ย คุณไม่ทำให้แบบบ้านเมืองสะอาด แล้วยังจะแบบทำให้มันสกปรกอีก อะไรประมาณนี้ครับผม
อืม อืม ครับ อื้อฮือ อืม อ๋อ ครับ อะฮะ อือฮึ อืม ครับ พอเข้าใจเลยครับผม อืม แล้วอย่างเงี้ยแสดงว่า เอ่อ จากที่คุณเล่ามาเนาะ มันก็จะมีในทั้งของ อ่า มุมมองเกี่ยวกับ อ่า เรื่องของพลาสติกอะครับ ว่า อ่า มีความ ข้อดียังไง แล้วก็อาจจะมีเรื่องของข้อเสียด้วย แล้วก็ อ่า การใช้ที่แบบ อ่า ไม่ถูกต้องอะ เอ๊ะ แล้วอย่างคุณอย่างเงี้ย คือจากที่ผม อ่า ลอง ลองฟังดูแล้วอะ คือเหมือนอะ คุณไม่ ไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับเรื่อง อ่า พวกนี้เท่าไรเลยเนาะ แล้วเนี่ยมีแบบมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการลดการใช้ใน อ่า ชีวิตประจำวัน หรือตัวคุณเองบ้างไหมอะครับ?
อืม ครับ อา ครับ ๆ ๆ อืม ใช่ ใช่ครับ อือฮึ ครับผม ครับ การทำให้มันเป็นขยะ อืม อืม อา แน่นอนเลยครับผม ซึ่ง ท อ่า ผม ถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยจะมองว่าการที่แบบว่า อ่า เราคิดค้นพลาสติกขึ้นมาได้ มันจะเป็นข้อดีใช่ไหมครับ แต่แน่นอนน่ะ อ่า ในสังคมเรามัน มันก็มีข้อเสียที่เยอะขึ้น แน่นอนว่าคนเนี่ยใช้แล้วแบบว่าไม่ ไม่แบบว่าใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดดีกว่านะ อา เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเราจะลดปริมาณการใช้มันเนี่ย ผมว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีในรูปแบบหนึ่งเลยอะ ค แน่นอนถ้าเกิดว่าเราลดปริมาณการใช้ได้เนี่ย มันก็จะย้อนกลับไปในการลดปริมาณการผลิตด้วย
อืม อะฮะ ครับ อืม ครับผม อา